Ah, kumbaga sa math 'no, maraming formula. Pero mag-try ka dun kung anong formula ang nababagay sa'yo. 'Di ba may formula ng pagyaman, 'di ba? Oo, may mga formula ang pagyaman. So, sa'yo, kung ang iniisip mo formula, etong, ah, 'pag nag-abroad ako yayaman ako, pero yung iba ang for formula para sa kanila is pagnenegosyo, 'di ba? Kaya hindi nila, hindi sila nag-a-abroad, yung iba naman is kumbaga nag-abroad nga pero may mga side hustle, or online job mga, gano'n. 'Di ba? Oo, kaya mm, <chuckles> trial and error lang. Kasi sa buhay ngayon nagbabago kaya dapat nagbabago rin yung way natin, 'di ba? Oo, tsaka kailangan talagang matiyaga 'no. Oo, mm, tiyagaan lang kasi kung susuko ka wala, kaya yun nga mag-isip mag-isip, ah, 'wag sumuko kumbaga, ah, 'wag kang sumukong sumubok ng iba pang paraan. Ayan. Oo.
Wow! Oo, ang ganda niyan, ah. Mm. Oo. Ang ganda, ang ganda ng sinabi mo. Oo. Mm. Oo, napaka-proactive. Mm. M Oo. Sige, oo. So, manifesting yayaman ako, ah? Yayaman talaga ako niyan, ah. O, sige, alam mo thank you, ha, nag-enjoy talaga ako sa usapan natin. Oo, yayaman tayo manifesting. <laughs> Manifesting yayaman tayong dalawa, tama 'yan sige. Alam mo, thank you, ha, kasi oo, alam mo napakasaya ano, nagustuhan ko talaga yung different formula 'no, gustong gusto ko yun na alam mo thank you talaga sa pag-uusap natin, ha, at ingat ka lagi.
Yes, oo. Oo, isali mo na ako diyan, isali mo na ako diyan. Oo. Ano ba 'yan, oo kaya maraming salamat, ah. oo, sa Oo, oo, maraming salamat din sa pagbahagi mo ng iyong problema, at paalam, ingat.